Mhm, hebat Mbaknya sudah berani mengalahkan rasa ketakutan Mbaknya gitu. <chuckles>
<laughs> Har wajib karena mau apa lagi daripada kita gak ini, gak bisa sampai gitu, udah gak ada pilihan lain ya, <laughs> Dan, ya, eee, masak mau berenang. Dan itu kan, Kak, eee, kadang-kadang juga pasangan saya mau ngajakin, "Nanti lain kali karena kamu udah berani coba" kita kan naik yang perahu boat, yang speed boat-nya itu loh, Kak, kan banyak orang juga si si speed boat dari di Orcas Island itu banyak banyak island di situ, Kak, jadi di dimana, di di Seattle itu banyak island, Orcas Island, ada San José Island, nah, orang ada yang tinggal di situ juga rata-rata orang udah retire orang-orang ya gitu lah, yang punya punya resort-resort gitu. Whitney kayaknya kalau nggak salah yang Oprah itu wit n eee, yang Oprah Whitney itu ada rumahnya di situ, mmm, di situ dia punya rumah, heeh heeh, dia punya rumah di situ, jadi hmm.
<chuckles> Nggak ada pilihan nggak ada pilihan ya, Mbak? Masa mau berenang. <laughs> Iya. Iya. Oh, oke, iya, gitu. Iya iya. Oh, gitu, oh, banyak pulau kecil-kecil gitu? Iya. Iya. Oh, gitu, wah, menarik. Oprah wit wit Whitney, oh, iya. Oh, gitu, wow, pasti itu cantik banget daerah situ, sampai e para artis punya rumah di situ ya.
Enggak heeh. Iya, heeh, kalau ndak salah Bill Gates juga rumahnya di situ. Nah, eee, resort-nya di situ, jadi di José Island itu, nah, apa namanya, itu banyak biasa yang, eee, pribadi-pribadi, private-private, eee, boat gitu, Kak, yang agak-agak gede, kemudian ada yang kecil juga, aduh, takut aja aku ngelihatnya, orang kok bisa ya duduk di situ, sampai sampai pantatnya itu udah sampai turun ke air itu dari apa, aduh, aku gak bisa. <chuckles> Taw
Oh. Saya. Iya iya. Mhm mhm. Ah. <laughs> <laughs> Nah, mereka udah terbiasa, Mbak. <chuckles>
<chuckles> Aku bilang, "Ya ampun, itu pantatnya udah nyentuh air." Aduh, gak bisa saya seperti itu. <laughs>
Nah, Mbaknya, udah, "Aduh, gimana ini?" Gitu ya, kecipratan air aja ya sudah, "Aduh aduh." Gitu kan ya? <laughs>
Heeh, aduh. <laughs> Aduh, <chuckles> mhm.
Tapi seru sih, Mbak, tapi akhirnya menikmati toh ya.
Iya, menikmati sih, ya ya, pasti har kalau kalau udah sampai di itu ya gak gak pernah bosan, kalau bisa saya tinggal di situ, saya tinggal di situ. Oh, nggak, baliknya naik kapal heeh, karena udah biasanya kal udah lebih terencana kalau balik karena kan kita biasanya yang bikin telat kan karena pesawat gitu kan, Kak, ya, eee, pesawatnya yang delay di dari mananya dari mananya, heeh, gitu. Jadi nanti kalo delay, delay semua dong jadinya, <laughs> mhm, <laughs> aduh, iya.
Eh, tapi baliknya gak gak naik helikopter baliknya naik kapal? <chuckles> Iya. Oh, gitu, ya? Iya iya. Oh, betul betul, iya iya, mengerti saya. Nah, itu dia. <chuckles> Seru, Mbak, ceritanya, jadi, saya pengen juga nih main ke tempat itu. Semoga suatu saat saya punya kesempatan ke situ.
Iya, heeh, ya kalau bisa punya bisa punya rumah malah nanti pengennya disitu aja gitu.
Oh, gitu ya? <laughs> Sudah saya beli rumah situ aja. Bisa, Mbak, saya beli nanti pakai uang monopoli, Mbak. <laughs>
<laughs> Aduh, deh. <laughs> Iya, asik memang sih, heeh, seru sih, apa namanya, kalau yang momen-momen bahagia begini memang untuk eee, gak perlu sering, Kak, ya, gak perlu sering tapi, eee, yang penting heeh, supaya tetap terasa istimewanya, betul betul, nanti melakukan hal yang baru lagi yang lebih menantang lagi <laughs> maka
<laughs> Gitu. Seru seru. Iya. Betul sekali. Nah, itu dia, supaya tetap terasa istimewa, Mbak. Iya. Sip lah, terima kasih, Mbak.